あの、えっと、今まで聴いたきた曲の中で、一番、これ、心に残ってるなっていう1曲を教えていただけますか？
そうですね。あの。
はい。
やっぱり聞いた時期が、あの、なんていうか、繊細っていうか、うぶというか、そういう頃に聞いたものになるのかな。その頃聞いて、今でもね、フルコーラスわかるっていうことは、うん、あの
はい。 はい。 ああ。はい。 おお！うん。っていうことうん、うんうん。
ま、すごく有名な曲なんですけどね。うーん。
それは、どうい何歳ぐらいのの頃に聴いた曲なんですか？
うん。 えっと、僕が10、19、大学1年、春休み
はい。 はい。
え、聞いたのは深夜放送。
<laughs> めちゃくちゃ詳しく覚えてますね。<laughs> ええ。
で、はい。で、で、曲も結構有名で、あの、松田聖子の赤いスイートピーなので。ええ、はい。もう、そうなんですけど、それがリアルタイムで、あの、次、「新曲で」とか言って。
はい。 あら、ま、めちゃくちゃ有名じゃないですか。<laughs> うん。 はい。 新曲？あ、なるほど。はいはいはい。
そう。新曲です、当時の、はい。ね、え、そうなのよ。うん、それで、えっと、その頃って、アルバイトをコンピューターのプログラム書きのアルバイトをちょうど始めた時で。と言っても、ものすごく機械が高いので、当然機械を自分で持つことはないので、あの、コンピューターのでかい裏紙をいっぱい貰ってきて、そこに一生懸命書いてたんですけど、あの。
<giggles> うん。 はい。はい。 はい。 はいはい。 うん。 はい。 はい。 はい。
深夜だとこう、頭が回るので。
ああ、なるほど。はい。はい。うん。
で、そん時に合わせて、こう曲をいっぱいどんどんかけてくれるタイプの深夜放送の番組が文化放送かなんかで始まったので。
はい。 あ、テレビですか？ラジオ。あ、なるほど、はいはい。うん。うん。
えっと、ラジオです。 ラジオです。で、ラジオ聞いてたら、松田聖子、赤いスイートピーと
はあ、え、その時初めて聞いたんですか？
ええ。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
へえ、はいはいはいはい。ええ。 うん。 へえ。 はいはい。うん。 うんうん。 はい。 はい。 はい。
おれ、これなんだって
しゅ仕事してる場合じゃなくて、そっちに心が奪われたわけですね。<laughs>
あ、入っちゃいましたね、完全に入りましたね、正直。まあ、そうそう。で。
へえ、そんなに印象的だったんですね。はあ。
こう。歌詞もちゃんと入ってきて。
はいはい。
で、一番、ちょっと、びっくりしたのが、ま、僕はタバコは吸ってないんですけど。この、ね、タバコの
はい。 はい。
匂いのシャツにそっと寄り添うからとか言ってて、え、しましたしました。あの。
うん。 <laughs> もう想像できちゃうわけですね。<laughs>
シャツの匂いに惹かれて、寄り添ってきちゃうんですよ、女性が。
うん。 はい。うわ、ちょっと
その、じゅうきゅうさいの男の子がどう思うかって考えてみてください。<laughs>
<laughs> ちょっとタバコ始めようかなと思いましたか？<laughs>
いや、ああのう、それは、ま、あんま関係ないんだけど、でも、ふっと寄り添ってくると、その、なんだろう、こう。
<laughs> うん。 うん。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
うんうん。 はい。 ああ、はいはいはいはい。 うーん。 ああ、なんか、しき刺激になっちゃうわけですね。うんうんうん。
そうですそうです。で、 そこの歌詞のところで、もう、ぎゅっと掴まれてですね、あと
はい。 <laughs> はい。
そうなんですよ。それで、うん、で。
そうか、え、そこからもうそれ前も、聖子ちゃんファンは聖子ちゃんファンだったんですか？
いや、そうでもないですよ。
あ、そうなんですね。
別に、だって松田聖子は松田聖子、ぐらいの感じだったかな。うんうんうん。で、だってその頃ちょうど中森明菜スローモーションでデビューとか。あのすいません、そういう時代なんですけど、うん、それがね、とにかく入って、あ
うん。 うん。 はいはい。へえ。 はい。 はいはい。 はい。 ま、アイドル全盛期ですもんね。うんうん。うん。
全盛期です。全盛期なんだけど、やっぱあの赤いスイートピーとかって、あの、荒井由実っていうか、松任谷、由実というか、で、だんあの、今の旦那の松尾マサオさんが詩書いててみたいな、あれで、で、しかもなんか最近あの
うん。 はい。はい。 はい。
松任谷ユーミンと松田聖子がラジオで、え、1か月ぐらい前かな、あの、やっぱり共演で、話をちょうどしてて
はい。 はい。 へえ。 そうなんですね。大丈あっでも、うん。
すごく、うーん。すっごい、じゅうねんぶりとか何年ぶりとか言ってたな、うん。
へえ、今でもそう結構ラジオを聴いたりされるんですか？
いや、それはあの、ウェブを見てたら、今度どこどこでこういうのをやる、し、なんかニッポン放送のなんかでやるって書いてあって、で、お、そうだそれやったよね、最近つってあの、聞いて配信みたり。
うん。 うん。 はい。 ああ。 はい、あの頃の記憶が
そう、それで、そしたらやっぱり、あの当時は、そのユーミンっていうか松任谷由実は、あの歌謡曲ってものすごい勢力で、自作自演側からすると、もう、超強敵っていう風に思ったらしく敵だと思ってたらしくて、で、で例えば、で松山マサオさんは詩を書いてたりしたからそれで話が来て、で、どうせやるんだったらあの、歌謡曲のトップとやりたいって言って、でうん、そうそう、それで一緒に作ってと。そしたらその、やっぱり、つ多分作品を作って形にするまでに色んなことがあったみたいで、すごく。で、それをかけるわけですよ。その2人がやってると。で、終わった後に
へえ。 はい。 はい。 はい。 はいはい。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、それで松田聖子ちゃんをああ。 はい。 はい。 うん。 はあ。あっ、その、そのラジオでその裏話とかも聞けちゃったってことですか？へえ、はい。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
<laughs> へえ、そんなんだ。へえ。
びっくり、そう、それですごくもう昔のことなのに、あの時ものすごくみんなで一生懸命頑張って、売り上げた記憶がどうも2人の間にあって、なんかそれでね、なんかそういうのを最近また聞いたもんですから、そうしたらその、最初に聞いた時のことが、もうすごくこう
はい。 うーん。うん。 はあ。 はいはい。 うんうん。 思い出してきたわけですね。
そうなんですよ。そう。
あらあら、へえ。
ね、なんか、ちょっと今潤んでたりするので、本当に。なんかいろんな、そう、心ゆすゆさぶられた系の、懐かしいあれで、うん。
<laughs> そんなに？そうか。 ああ。 いやでも青春の時の、本当に青春の時の思い出の曲ってことですよね？
そうですね。ん、別に恋をしてたわけでもなく、好きな子がいたわけでもなく、別に、ど誰かに片思いしたわけでもなく、なのに
はへえ、うん。 うん。 はい。 うん。
それ聞いたらもうゾクゾクしちゃって、うん。
はあ。いやでも今の、なんだろう、アイアイアイドルが歌ってるような雰囲気と昔のアイドルって全く違いますよね。うん。
うん。 あっ、そうですね。あの、やっぱり相当曲の歌詞を読み込んで、それとして言って、しかも1人じゃないですか、だいたい。
はいはい。 うん、そうね、そうでしたよね。明菜さんもそうですし。
ね。と考えてみたらものすごく上手なんですよ、みんなね、歌がね。
ああ、昔の人たち。うん。
だって、今の、大勢で歌うのは、あれ、ユニゾンで歌うから、誰か、つ狂ったって、別にわけわかんないっていう、そういうんしょ？うん、だから、うん、そうそうそうそう。
うん。うんうんうん、そうですよね、うーん。 そうか、ん、松本伊代ちゃんとか <chuckles> 好きでしたか？
そうなん。 あお、あ、松本伊代、ちょちょっと、流れが違うかもしれなそうでもないかな。はい、はい。
<laughs> うーん、まあ、彼女はほんとに可愛いっていうので売り出してうん、はあ、そっか。うん。
そう、すね。うん、そう。はい、とか、あとね、瞬間で消えた、もうちょっと前の世代の、南沙織って知らないよね。沙織っていう、その、松田聖子さんたちより1個前の、山口百恵とか桜田淳子の時代に、あの、沖縄出身の南沙織っていう歌手が出てきて、いっきょくヒットしてすーっといなくなってって、全然わかってないんですけど、うん。
はい。 南沙織。 はい。 はい。 はいはいはいはい。 はい。 はい、はい。 ああ。 へえ。 ええ、でもなんか有名な名前でん、南沙織さんっていらっしゃいますよね。ですよね？ああ。
有名な、いそうそうそう。 そう、有名ですよ、有名ですよ。うん。でも、それ以外の曲知らないみたいな、あの、はい。
ああ、ああ。
ええええ、で、ちょっと元戻ると、赤いスイートピーは結局
はい。 うん。
こう、昔ってその、まあ、就職した後って、カラオケって大体、あの、チームとか先輩たちとか一緒に同僚とか飲んだあとに、そのあと、その上司がボトルを預けてる、あの、スナックみたいとことかそういうの連れてってもらってはい、そこでガンガンこう、あの、ま、あの、だって、ほぼ貸し切りじゃないですか、それって、ね、ちっちゃい店だから。そいで、うん、なんかね、で大体、か赤いスーピールビスイートピーは必ず1回歌うって
はい。 はい。 うん。 <laughs> あ、すスナックでカラオケなんですね？はい。 はあ。 はいはい。 ああ、え、みんな？皆さんそうされるってことですか？ああ、私が。<laughs> もう、て十八番だったんですね。
いや、僕。 私が。 ですね。はい。 そうですね。まあ、ね、男だとほかに歌う人、まあ、いないし、ちょうどいいかなみたい、ね、うん。
ああ。 はい。 なるほど。じゃ、そこに感情を込めて、当時初めて聞いた時の感情を思い出しながら。
はい。 そうでそうですね、うん、そう思います、多分。うん、あの、うん、感情込めましたね、確かにね。あの、みんなあいつはね、みんな勝手に飲んだりなんかしてるから、あの、全然注目はされてないんだけど、一人でこう入り込むみたいなね、うん。あったよね。
なるほど。 はあ。 うん、うん、うん。 へえ。 ああ、いや、でもいいですね、そういう曲が、あの、そういう青春時代で出会った曲がずっと今も、ね、あの、覚えてその時の感情を覚えていて、で、なおかつ最近その人たちの対談があったって最高ですね。
うん。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
ああ、なるほど。ああ、へえ、奥深い、お奥深い歌だったんですね。
ほんとに。 ね。そう、だから実家に帰れば、ちゃんとあの、あれすよ、ちゃんと LP レコードが、あじ <chuckles> プレイヤーはない、買わなきゃなみたいな。はい。
ええええ。はい。 あ！えら LP プレイヤーもあったりするんですか？ <laughs> あ、じゃあレコードだだけ、み眺めてるわけですね？
残ってます、レコード残ってます、はい。それでね。
ああ、プレイヤーが欲しいですね、そこは。ああ
いや、そうだね。で、じゃあ、松田聖子をずっと追いかけたかっていうと、別にそういうわけでもなかったかな？うん。
ああ、え、じゃあ、その、ほんとに、赤いスイートピーがもう、心に刺さった曲？なるほど。
あ、そうですね、うん。で、アルバムとかもかで、いっかいだけ行きました、コンサートに、そういえば。あの、僕がっていうのうん、しあの、よくその頃会ってた人が行きたいつって、行ったら、あの、なんだっけ、アリーナの一番後ろってよくわかんない席に、に日本武道館のそう、日本武道館のね、うん、そう。でも、まあ、距離的には割とあそこ、だから近いので、うん、あの、直接こう、声が聞こえるみたいなそんな感じ。あの、東京ドームよりはもうちょっと距離感は近いので、うん。ね、面白かったな、でも。
はい。はい。 あ、生で聴いたんですね。 はい。はい。 <laughs> スクリーンで観るやつですね。<laughs> うん。 はいはい。 へえ。 はいはい。へえ。それ、赤いスイートピーを聞いた時はどうでした、反応は？ウルウル来ましたか？
ちょっときたね、やっぱりね、うん、それは。あの、何て言うのかな
あ、ほんとですか？はあ。 うん。
女性ファンも結構いるかたで、特に赤いスイートピーはそれをこう、決定付けたらしいんですけど。あの、ちょっと雰囲気変わります、やっぱり全体のその会場の。特にみあの、女子の雰囲気はもう全然こう、こう、ごおっと入ってくみたいな、あ、見てるとはい。
はい。 あっ、そうなんですね。ふん。 はあ。 へえ。なんか、こう、明るい歌じゃなくて、そ、こう、しっとりした曲ですもんね。うーん。だからみんなこう、やっぱりそれぞれの、なんだろう、自分たちが経験してるのと重ねて
そうですよね。 あ、そうなんじゃないかな、うーん。なんかやっぱりそういう場に一緒に居て、こう、一緒に聞くとね、またいいですよね。一人一人思いは違うところに、なんか、共通のものもあってっていうね。
うーん。なるほど。 うん。 はいはい。うん。 はあ。じゃあ、なんだろう、一番、第一印象で第一印象っていうかこう、すごく心に残ってて、この曲はすごく良かったっていうので、で、生を聴いてさらにそれが、その、気持ちが増したっていうことはありましたか？
うーん。 うん。 うん。 あっ、さすがにもう、完全に入り込んでた曲 <chuckles> だったので、あの、やっと本物聴けたみたいなそういう感覚かな、うん。そう。
うん。 はいはいはい。 ああ、なるほど。 ああ、いや、でも、生で聖子ちゃんの歌が聴けるってすごい貴重な体験ですよね、それ。
そうですね、今思えばね、うん、あの、普通に買える時に行って良かったなと思ってさ、そうそう、はい。うーん。
うーん。 <laughs> うん、あ、その、あれ、買った LP というのは LP か？シングルしシングル CD ではなくて？あの、大きいやつですよね？
LP きあの うん、LP です。 レコードです、はい、針を落とやつです、はい、あのあの、震えの中に、あの、音がこう刻まれてるほうの。あと、もう、コンサートのチケットも普通に買えて良かったなっていう、そんな。今ってやっぱり、すごいみんな行くからね、色んなコンサートにね、うん。大変みたいね、買うのね、うん。
はいはいはい。 はい、うわ。 はいはいはい。 そうですね。う いや、もう、アイドルたちのは、もう、抽選とかで、あの
うん、あ、抽選なんだよね、今ね。早いもん勝ちじゃないんだよね。で、やっぱりさ、あの、ファンクラブに昔から入ってる順番にその人たちがこの順番に、こう、ね。そうだよね。うん。うん。
そうそうそう、って聞きますね。うん。 はい。っていう抽選、尚且つ、転売出来ないとかって聞きますね。うんうん。だから結構ハードル高い
あ、なるほどね。うん。 ああ、かもね
うん。経験をされてますね。<laughs>
うん。全ての要件は、あの、それ、コンサートが優先するみたいな。なんかあったら休むとかね。<laughs> ね。うん。へえ、なるほど。
うんうん。うん。 ああ。 ああ。うん。へえ、そうか。じゃあ、もう、その赤いスイートピーに関しては、もう、なんだろ、見なくても、もう、なんだ、アカペラでも歌えちゃうような感じ歌詞見なくても、全部頭に入っちゃってる感じですか？
あ、それはちょっと怪しいかもね、さすがに。長いことカラオケに行ってないし。うん、でも
<laughs> あ、そうなんですね。<laughs> そのタバコの香りのとこだけはしっかり覚えてるんですね。<laughs>
ここは覚えあ、タバコの臭いのシャツそっと寄り添うからですよね？
ああ、そうか。でもうんうんうん。
あと、あと何だっけ？ 半年す過ぎても、手も握らないっていうのは、ちょっと、ちょっと、キュンとしますよね、それね。あの、なんか、なんか、あのあの、うん、あの、言われてるかなみたいな。うん。ね。
<laughs> 切なすぎる、切なすぎますね。 ああ。握ってあげてあげあげてあげたかった、みたいな感じになっちゃうんですか？<laughs> うん。
いや、まあ、まあ、あの、もうちょっと、そうしても良かったかなって。うん、はい。
<laughs> わあ、なんか、素敵な、なんか、青春の思い出を、あの、聞かせていただいて、本当ありがとうございました。
楽しく話せて良かったです。
<laughs> ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。